Okay, no, non rimane ancorata. <chuckles>
Tu mi avevi detto se facciamo l'incidente. E come fanno a far l'incidente? Allora ho capito.
Confermo che non rimane ancorata. <chuckles> <hiccups>
Eh, ho capito, ma come fai a non andare addosso cioè c'è un fuochista che capisce come manovrarla.
Sì, sì, c'è uno che regola il fuoco e praticamente quando cioè, quando lo spegne sei fermo.
Sì. Sì.
Quando lo e e poi scendi poco, poco alla volta. Non è una roba spaventosa, nel senso che io sai poi sopra di vertigini ma, in quell'occasione niente.
Okay. Sì.
E poi lo riaccende quando deve salire. Come faccio a manovrare destra, sinistra? Ignoro. <chuckles> Mi sembra che avesse delle corde. No c'ha delle corde che tira ehm, e e attraverso quello lui fa in cioè fa entrare la meno l'aria.
Eh n ho capito, non c'è una vela per andare a destra e a sinistra? Ah, okay. A un po' il deltaplano allora er l'unico volo in deltaplano aveva la corda di destra per andare a destra, di sinistra per andare a sinistra.
Eh, vedi. Eh sì, è un po' così, è un po' così, però in effetti non non ti saprei dire, perché io ero troppo presa dal guardare fuori, dal guardare giù.
No, no immagi ma io ho visto delle foto della Cappadocia piena di mongolfiere e il cielo bellissimo. Stupendo, assolutamente.
No, stupendo. Eh, perché poi noi siamo andati in alto, in alto, in alto dove non si vedeva niente perché c'era tipo la nebbia in Val Padana, e poi all'improvviso la nebbia si è diradata e vedi tutte queste mongolfiere, a distanza, per fortuna. <chuckles>
Ah, ma dai. Sì. Che bello, ho visto la foto, c'è una cosa meravigliosa.
E poi questi questi paesaggi cioè, sono colline praticamente, non sono, mhmm, e i noi poi dopo siamo atterrati su una una un una n collinetta che aveva una parte piana, no; somma, siamo atterrati un po' male però devo dire. Non ci siamo ribaltati ma quasi. <laughs>
<clears throat> sì, sì, sì. Mh, okay. Ter ah, sì. Eh. Così eri come io ieri con ehm, il gippone, che dicevo: "Ma qua da un momento all'altro ci catapultiamo, e vabbè cosa devo fare?" Cioè una sorpresa così.
Esatto. Brava. Tra l'altro n n poco lontano da dove sei andata tu, ehm, c'è quel posto fantastico dove vado dove vado spessissimo che è questa Ponna. Ponna. È vicinissima a San Fedele e ci metti diciamo 10 minuti da San Fedele e vai su.
Mh. Ma come si chiama? È vicino a San Fedele? Ah, non lo so. Eh, perché io sono andat cioè sono andata lì con 2 volte in realtà, l'estate scorsa e ieri, ma non so cosa cosa c'è. E Ponna a Ponna cosa c'è?
Eh. Allora, a Ponna non c'è praticamente niente, però se tu vai ancora più su di Ponna, c'è l'Alpe di Ponna e e c'è il Tellero, che è un posto meraviglioso, perché è uno spiazzo, dove c'è un un laghetto in mezzo
Mh. Mh. Sì. Sì. Dai.
e c'è un specie di punto di ristoro e ti metti là, ti godi la natura, ti vedi le mucche, ti vedi le capre. I pecore no, mucche e capre ci sono.
Bellissimo. Fantastico, ho bisogno di questo. Eh, mi spiace per te, non ci son le pecore, non le tro

Sì esatto, però, sai se tu sei del posto, mhmm, e conosci, insomma, sai esattamente però questo nostro amico è spericolato.
Erto. Tutti i turisti che van su è difficile. Ma però era a Tellero mi hai detto, dove c'è questo posto adesso.
Abbiamo 'sto amico che è un po' spericolato. Il Tellero si arriva in macchina, tranquillamente, e la strada non è spaventosa.
Ma l'agriturismo è a Tellero?
Scusami? il laghe il laghetto è al Tellero. E poi uno là può anche farsi il barbecue o a volte an
L'agriturismo dove puoi mangiare. No, ma è dove i hai detto l'agriturismo più su ci arrivi?
Ah ma sì, ma non è un agriturismo, è un è un'altra un altro posto dove vai a camminare. Ma è un vedi dei panorami incredibili, vedi vedi il lago, quello di Lugano, pensa.
Mh-mh. Eh, sì perché è attaccata siamo attaccati alla
Eh, da lì vedi il lago di Lugano, è è impressionante, no, è
Mh. Ma non è non è ma sopra lì non c'è un altro agriturismo per mangiare all'aperto gli animali.
Mhmm, no, no, però ce n'è uno, sempre vicino a San Fedele, ehm, adesso non mi ricordo il nome, ma se me lo ricordo, guarda, e magari un giorno ci risentiamo, te lo dico. È dove ho man ho fatto il il pranzo di nozze, ed è in cima a una a una a una collina. È sempre vicino a San Fedele, anzi è molto più vicino a San Fedele.
Mh-mh. Eh, sì, sì, sì. Ma dai, Simplicitas? <clears throat> Ma non è Simplicitas, che è vicino a San Fedele, e anche lì era l'albergo a 2 stelle, perché faceva veramente da camere, pietà, l'anno scorso, ma aveva un ristorante, e un parco a perdita d'occhio. Cioè, 10 minuti sali da San Fedele, ma tanto di quel verde. Io guarda per star bene, per rilassarmi ho bisogno di vedere il verde assolutamen
Mh-mh. Oh, che bello. Eh sì, no, no, ma è stupendo, guarda.
Sì. <clears throat> Ci si deve fare un barbecue.
Eh, sì.
Assolutamente. Tanto da Milano ci vuol poco.
Ah. Ah, è vero, ma sai che abbiam fatto un record? 1 ora e un 1/4 l'altro giorno.
Io 1 ora e 1/4 tutte le volte che sono andata a San Fedele, e tornare, poi di pomeriggio c'era traffico, non devi passare non deve passar dalla Svizzera, se no c'è troppo tra
Eh. Eh, sì. Eh, lo so. Eh lo so. Va bene, ti saluto. Ciao.
Ti ringrazio, ciao.

Eh, solo che poi per a per arrivare lì
Ah, e ci riesci andare in macchina, o è una mulattiera che
si sale in macchina, in macchina. <swallows> Volendo anche a piedi volendo anche a piedi, però è me mhmm, ci arrivi a piedi son mezz'ora, 40 minuti, ma non è ripido, eh.
Ci vai tranquillo in macchina. No, dai, piena in salita, no dai.
Eh, ma non è ripido, non è faticoso, nel senso che, comunque, ti vedi un sacco di cose be
Tipo il mal di schiena che fumo in salita, cioè, tu mi <clears throat> Però, comunque non il jeepone, cioè, non ti catapulti. In macchina normale ti ca
<chuckles> No, non non serve il jeepone, però appunto se vuoi andare in un altro ancora più in là, la strada comunque è cioè asfaltata, ma è strettissima. Quindi, se ti arriva uno dall'altra parte, perché ha doppio senso di marcia, praticamente tu devi tornare indietro. <chuckles> E ovviamente in fianco non c'è il guardrail. No, ci sono dei paletti che dici: "Uh, mamma mia finisco giù." <chuckles>
Sì. Mh-mh. Sì. Mh. Ah, beh, quelle strade lì si, eh. Quelle strade lì si. Oh, mamma, c'è lo strapiombo. C'è lo strapiombo. L l l la cosa pericolosina è è quella lì, ehm, che ci son gli strapiombo piombi.
Eh, sì. Cioè, io non voglio finire giù, capito, allora, quando m'han detto: "Oh, andiamo là." "Sì sì", ho detto: "Io, vengo a piedi, grazie." <chuckles> "Preferisco."
Mh. <laughs> C'avevi paura pe Eh, sì perché se si incrocia, una macchina sale e una macchina scende, può diventare anche un filo un problema.
Sì.

Sì certo, io non son capace. Quello mi piacerebbe molto, fare una passeggiata nei pascoli.
'Sta cosa è strana. Come mai Ah.
Cosa dici? Ci proviamo? <chuckles>
C'eran le pecore, guar allora non c'ave non c'era c'eran 2 mucche
Eh. Eh beh, le mucche sì, ma non mancano mai.
Uhm, 2 mucche Vuoi far la passeggiata con la mucca, non so se ti segue, però.
No, io guarda, ho ho dei ricordi molto, molto belli della mhmm, quando sono andata in viaggio in Cappadocia, dove c'erano delle
<clears throat> Eh. Mi avevi raccontato le mongolfiere. Ah, m
Sì, ma a parte quello c'erano delle formazioni, che si chiamano i camini delle fate, e sono delle formazioni di rocce che il vento ha scolpito praticamente, no? Ma sono bellissime. Ma sì perché, sai, uno, no, in natura pensa sempre anch'io al verde, no, mi piace tantissimo, però anche anche queste cose qua che fa il vento, tu dici: "Caspita". E poi hai dei colori anche lì meravigliosi, tutti gli ocra, quei colori lì lì be belli e poi 'ste formazioni
Mh. Eh. Sì. Ma dai, quindi particolari. Mamma mia. Certo, certo, cer Mh. Eh, certo particolari. Che bello. Veramente? Mh, ma spiegami un po' cos'hai fatto in Cappadocia perché mi stavo facendo una mezza idea, però, ehm, d'estate fa molto caldo immagino, eh.
Eh, io sono andata, non era era primavera, non era estate. E quindi sì, beh, chiaramente farà tanto caldo d'estate, però primavera si stava bene col giubbino un giubbino leggero si stava benissimo. <sniffs> E ho fatto questa questa gita qui, poi siamo andati sulla in sulla mongolfiera e anche vedere
Mh. Va bene, eh beh cer Mamma mia, ma sai che io ho cercato informazioni? Ma anche non lontano, attaccato a Vigevano, non mi ricordo come si chiama quel paese, fanno il giro in mongolfiera. Solo che è impossib eh?
<chuckles> Brava. Sì, sì. Sì, sì, ci sono. Anche in Italia, sì ce ne sono.
Morimondo, Morimondo.
Ah, bello, dove c'è l'abbazia.
Morim sì, bello. L'abbazia di Morimondo.
È bellissima l'abbazia di Morimondo. No.
Eh ma sai quanto costa? 2 persone, 2 ore, 450 €. Eh.
Eh? No, ecco vabbè. No. In Cappadocia costa tutto molto di meno, <chuckles> fidati. No, ma poi noi eravamo in una mhmm, una mongolfiera per 6 persone. 6, 7, era grande.
Ecco. Ecco no, io l'ho cercato perché mi piace tantissimo come idea. Sì ma penso che non è da non sei da solo eh, ma io ho letto adesso non mi ricordo le persone e ci guadagnano sproposito.
Ah no, certo. Eh mi sembra un po' tantino, neh. Eh, quell'attimo. <chuckles>
Eh no, quattrocentocinquanta euro per fare 2 ore mongolfiera scusami eh, cioè assolutamente no.
Eh. Senti, ma a te succede mai di di andare a fare una passeggiata, un attimo per che ne so, per riflettere, un po' per rilassare, quando devi staccare <sniffs> e vai al parco e stai n'attimo eh.
Sì, sì, sì di di uscirmene, di andare in giro, sì. Assolutamente sì.
Tu hai e un parco vicino a casa?